إمم، فاهماك طبعًا، وفاهمة فكرة إحساسك بالضغط من إن أنت في حاجات كتير والتزامات كتير وراك، وكمان ما بتقدرش تحرِج اللي قدامك، وترفض مثلًا. طيب أنت ما بتعرفش إن أنت تحرجهم أو تقول لهم لأ مثلًا أو كده، آآ يعني خوفًا من من زعلهم والّا أنت يعني بتبقى حابب إن أنت تكون معاهم بس برضه آآ م مضغوط من فِكرة عدم الراحة؟
لأ، ال الحقيقة ما باعرفش أقُول لأ بسبب الضغط الاجتماعي اللي بامُر بيه يعني، بيبقى كذا واحد وهُم بيبقوا مستنيين إني آجي وكده وبيتضايقوا لمّا ما باجيش، ف فبابقى اللي هو يعني عليَّ ضغط كبير أوي إن أنا آجي، فاهمة، اللي هو الموضوع هيبقى فيه مشكلة، آآ هيتضايقوا منّي، بتاع، فأنا ما باعرفش أقُول لهُم لأ و وباتعب أكتر يعني.
أيوه. فاهماك، طيب. طيب أنت مثلًا حاولت إن أنت تقول لهم قبل كده يعني مثلًا لأ في مرّة، علشان أنت فعلًا كنت مش قادر خالص أو محتاج إن أنت ترتاح فعلًا آآ وهُم مثلًا ما قدّروش حاجة زي كده خالص يعني ما تفهّموش فِكرة إن أنت محتاج دلوقتي إن أنت ترتاح ومش قادر تكون معاهم؟
لأ، ما خَدوش بالهم، يعني أنا قُلت لهُم كذا مرّة: "أنا أنا يا جماعة مش قادر، أنا مش هاعرف آجي مثلًا عيد الميلاد ده، أنا مش هاعرف آجي الحفلة الأسبوع ده." وألاقي إن هُم بقى يعني يعني بيتضايقوا بقى، يعني اللي هو طب أنت كُل مرّة هتعمل كده؟ طب أنت إمتى بقى هتيجي معانا؟ طب يعني تعالى وامشي بدري. فهُم بيضغطوا عليَّ في الحاجات دي وأنا الحقيقة ما بابقاش قادر يعني إن أنا آآ أتناقش معاهم أوي.
أيوه. إمم. فاهمة، آه.